แล้วคุณหมวกเคย เคยเจอแบบ อะไร แบบนี้ไหมคะ?
เรื่องผีไม่ค่อยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ เราเป็นคนไม่ ไม่ ย ใช้คำว่า ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ คืออย่ามาให้เห็นดีกว่า แต่ว่า แต่ว่า อ ใช่ แต่ไม่ลบหลู่ไงคะ อืม ก็คือแบบถ้าเวลาเราคิดว่า "เฮ้ย ผีหรือเปล่านะ" ไรอย่างเงี้ย เราจะคิดไปเลยว่า อะไรนะ แบบ "อาจจะเป็นเสียงอะไรก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย เออ จะเป็นแนว- แนวนั้นมากกว่า ใช่ คือเหมือนปลอบใจตัวเองอะ
แสดงว่าเป็นคนจิตแข็ง อา ช่วง ช่วงท้อง ก็ไม่เจอ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? ช่วงท้องก็ปกติ
อืม ไม่เคยค่ะ ไม่เคย ไม่ ไม่ เคย หรือไม่คิดมั้ง เราว่า ถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเสียงอะไร อะ ในบ้านเรา เราก็คงแบบ คิดแค่ว่าแบบ "อ๋อ มีอะไรตก" อะไรอย่างเงี้ย เราคงไม่ได้คิด เออ ใช่ไหม ใช่ มันจะมีคน ความคนไทย มันจะมีอยู่แบบว่า แบบว่า ผิ ผีบ้านผีเรือนหรือเปล่า อะไรอย่าง เงี้ย เออ คนก่อนหน้านี้ จริง ๆ บ้านที่เราอยู่เนี่ย ก็เป็นบ้านของแบบ ที่ก่อนซื้ออะ คนเก่าอะตายจากโควิด
อือ เออ ๆ คิดบวก ๆ อะฮะ เออ <laughs> แต่ แต่อยู่ที่อเมริกา อ้าว!
แล้วเขาก็ขายบ้าน ไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ไม่ได้คิด เรื่องนั้น อืม เพราะเรารู้สึกว่า <tsk> มัน เอาจริง ๆ มัน มันห้าม มัน มัน มันไม่ได้ สิ่ง ที่ไม่ดีอะ ถ้าจริง ๆ ถ้าเราเจออะนะ อืม ใช่
แรงมาก อืม แต่ทุก ทุกที่มันมีคนตายเนาะ ถ้าเราจะมาคิดว่า "เฮ้ย บ้านนี้ มีคน ตายมาก่อน" เนี่ย มันก็จะยากในการที่จะหาที่อยู่เนาะ พวกมัวแต่กลัว ไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วเราก็รู้สึกว่า เรากำลังมีลูกเนาะ ถ้าเรามา เอ่อ แสดงความกลัวให้เขา ลูกเห็นมันก็ยังไง เราก็เลย เออ ก็คิด เสียว่า "ไม่เป็นไร เราอยู่ด้วยกัน ถ้า ถ้ามีจริงอะไร ก็อยู่ด้วยกันให้ได้" <chuckles>
เออ ไม่ได้ <laughs> "ฉัน ฉันเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เธอต้องเคารพฉัน" ไรอย่างเงี้ย <chuckles> เออ
<chuckles> อยู่ด้วยกันไป <chuckles> ใช่ ๆ เรา เราไม่ติด อืม ไม่เป็นไร แต่ว่าเอา มาช่วยเราให้เจริญงอกงาม ก็โอเค
อืม อ้อ เคอยู่ โอเค แล้ว มี
อืม ค่ะ เนาะ วันนี้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน คุยเรื่องเที่ยวไปคุยมาไปลงเรื่องผีเฉยเลย <chuckles>
ก็สนุกดีนะคะ <chuckles> คืออย่างงี้ค่ะพี่แจ็ค เราว่าจะโทรไปคุย ว่าจะโทรไปคุยกับพี่แจ็คอยู่
เออ อ๋อ เอาจริง เออ เราฟังเหมือนกันค่ะ แต่รู้สึกว่ายิ่งฟังมันหม่นน่ะ ถ้าฟังคนเดียวเรารู้สึกว่า เออ มัน มันดูน่ากลัวไป ก็เลยไม่ฟังดีกว่า
เออ อืม โอเค อ๋อ เหรอ? อืม เออ ไม่ ไม่ฟังดีกว่าค่ะ เพราะว่าถ้าเกิด ร เราต้องเลี้ยงลูก เดี๋ยวต้องหาอะไรแบบจอย ๆ ฟังเนาะ อย่ามาฟังเรื่องผี <laughs> โอเค ๆ ขอบคุณมากค่ะ คุณหมวก
อืม ใช่ ๆ หาจอย ๆ เออ หาอะไร จอย ๆ ฟัง ได้เลยค่ะ ได้เลย ไว้มาคุยกันอีกค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ โอเค ขอให้ ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ

ตอนแรกไม่เชื่อ แต่ว่าที่พักที่เราอยู่ ที่เราพักอยู่อะ คือมัน มันใกล้กับสุสาน Tsunami แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบตอนนั้นน่ะ ไอ้ที่เราพักอะ มัน มันคือตรงที่ราบเป็นหน้ากลอง อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันน่าจะวันพระวันโกนมั้ง จำไม่ได้แล้ว อ เบญจเพสด้วยไง ค่ะ แล้วทีนี้เช้ามา โอ้โฮ ฉ่ำมากก็เลยไปไหว้พระ ไปใส่บาตรแล้ว
อืม โดน โดนเลย โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ได้ถามคนในนั้นไหมว่า เออ "มันมีไหม?" ค่ะ ทำไมต้อง ต้องเบา <chuckles>
ถาม ถาม ค่ะ ถาม <laughs> ทำไมต้องกระซิบ
<chuckles> ทำไมเรา เราเหมือนคุยเรื่องผีอะ มันเป็น ก็คือแบบ เออ จริง แล้ว แล้วได้ถามเขาว่าไงคะ? ม เออ มี เคยมี
<laughs> ค่ะ ค่ะ พี่แจ็ค <laughs> และ อ๋อ เราอะไปคุยกับ คุณลุงที่วัดก่อน เขาถามว่า "เจอผีมาเหรอ ทำไมถึงมาแต่เช้า มาไหว้พระใส่บาตร" บอก "อุ๊ย! รู้ได้ไงคะลุง?" ลุงก็บอก "โอ๊ย ถ้ามาคนเดียวก็โดนกันทั้งนั้นแหละ ถ้ามาครั้งแรก" อะไรอย่างเงี้ย เราก็อึ้ง เราก็กลับ
ประสบการณ์ อ้าว! รู้ได้ไง? เออ แล้วทำไมลุงไม่บอกก่อน <chuckles> ก่อน ก่อนที่จะเข้าไปนอน? <chuckles>
<laughs> ไม่ ๆ ๆ เราเพิ่ง เพิ่งเคยไปเจอลุงไงที่วัด แล้ว แต่ว่าเรากลับมาที่พัก คือในฝันเราเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย แล้วก็มีฝรั่งเดินเข้าเดินออกอะ เราว่ามันคือสถานที่อะไร ก็เลยถาม "ก่อนที่จะโดน Tsunami อะค่ะ ที่นี่เป็นอะไรมาก่อน?" เขาบอกว่า "อ๋อ มันเป็น เป็นร้านนวดอะ" ก็คือมีป้า ป้านวด นวด นวดสปา แล้วก็มีลูกค้า ก็ตรงกับในฝันที่เห็นคนใส่ชุดไทย ฝรั่งเดินเข้าเดินออก
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ลก อ้อ ๆ ๆ มันนวด อุ๊ย! ขนลุก ค่ะ
อุ๊ย <laughs> ค่ะ พี่แจ็ค <laughs> ประมาณนี้แหละที่ไปเจอมา โอ้ น่ากลัว
ขนลุกเฉยเลย เออ จริง หรือเพราะว่าเขา คนส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดไทยเวลานวด ค่ะ อืม
อืม ค่ะ ที่อื่น ก็ไม่ค่อยเจอค่ะ มาเจอที่พังงาเนี่ย ภู ภูเก็ตก็ไม่ เคยเจอ
อืม